Pues mira. Fíjate que hace, <chuckles> hace no mucho realmente, eh, ya traía como que un cúmulo de estrés de de hace varios días, pero hubo en general un día que hubo demasiado trabajo. Y ese día y literalmente ese día, yo sentí de que: "A la torre, <chuckles> hoy va a estar fuerte". Porque desde que me levanté ya traía los ánimos por el suelo, me sentía como que todo tenso, eh, mem no, y l era el fue la primera vez que me pasó de que estaba desayunando y sentía como que la comida como que no tenía sabor, bien raro. Y dije yo de que: "A la torre, que que va a estar bueno este día". Ajá, exactamente. Y fui al trabajo, eh, de momento todo empezó bien, llegué, pues, platicando normalmente
Ajá. Okey. Ajá. Ujú. ¡Ay! Ajá. ¿Qué va a pasar? Ajá. O sea, ¿tienes un trabajo de oficina, digamos?
Eh, pues es que yo trabajo como químico. Realmente no no es de oficina ajá, ando moviendo diferen
Ah, bueno,, pero es en un laboratorio, digamos, no sé ah, okey. Okey, ajá. Sí.
Así es. Sí, ajá. Sí, de hecho, sí. Y ya llegué y pues empecé a hacer así que bueno, es que se le llama llenar bitácoras y todo eso. Y desde que empecé a llenar las bitácoras, empecé a ver que faltaban muchas cosas y dije: "A la torre". <chuckles> Porque resulta que en ese momento yo era el encargado del turno y, pues, para estar checando todo eso, eh, lo que hiciera falta o s estuviera bien o estuviera mal, al final de cuentas termina como que siendo a mi cargo. Y empecé a buscar, le pregunté a incluso al a la persona que había salido del horario nocturno, pues porque entré a las 7:30 de la mañana, y le dije de que: "Oye, antes de que te duermas", le dije: "¿Qué pasó con este, así y asá? Me están haciendo falta unos reactivos y así. ¿Qué onda?". Y me comentó de que: "No, pues no sé, ya terminó mi turno, ahí le checan ustedes". Y dije yo de que: "A la torre, ¿qué qué?" Y bueno, desde ahí ya empezó como que se me empezó a saltar una venita de la cabeza ya de que: "Íngasu". Y bueno, continuaba.
Ujú. Ay, no me digas. Ujú. Ajá. Claro. Ujú. Ujú. Ajá. Ah, no. Ajá. No, sí, hazte cargo. Es sí. Okey. Y pero a ver, dime dime algo antes antes, ¿cómo cómo empiezas? O sea, cuan esto me dijiste que que empezas o sea, te diste cuenta que iba a ser un un día u fuerte, ¿no?, desde desde un inicio. Pero, ¿tú tienes alguna rutina, eh, q para empezar tu día? O sea, ¿una noche anterior te preparas, en la mañana meditas? O sea, ¿cuál es tu rutina antes de empezar un día y cómo sabes que te viene un día pesadito?
Ajá. Ajá.